हाँ, तो बिल्कुल आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जैसा आप बोल रहे हैं, कि उनको थोड़ा अपने ऊपर वो र शांति रखनी चाहिए कि लोग बोल रहे हैं, लोगों का काम है बोलना। तो मैं ये भी कहूँगी कुछ कलाकार जो हैं, जो अच्छे कलाकार हैं, जो समझते हैं चीज़ों को, वो क्या करते हैं कि वो बहुत सारी चीज़ें जब देखते हैं कि बहुत लोग गलत समझ रहे हैं, गलत कॉमेंट कर रहे हैं, तो उनके लिए एक वीडियो बनाते हैं, लाइव आते हैं और अपनी बात को उनके सामने रखते हैं, क्योंकि वो गलत तो होते नहीं हैं, जब वो गलत नहीं है, तो वो अपनी बात को रख सकते हैं दूसरों के सामने। तो वो कहते हैं कि देखिए आप लोग ऐसा बोलते हैं और इससे क्या होता है, कि हम जो कर रहे होते हैं काम उससे हमारा माइंड हटके और आपकी इन सब बातों पे जाता है। तो अगर आप हमें प्यार करते हैं, तो आप हमें बिल्कुल कॉमेंट करिए, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और अगर आप मुझे हेट करते हैं, तो आप मेरे वीडियोज़ मत देखिए, लेकिन प्लीज़ गलत तरह के कॉमेंट मत करिए, क्योंकि इससे हमारी मानसिकता पे फ़र्क पड़ता है। है ना? क्या आपने मतलब ऐसा देखा भी होगा?
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हाँ। जी। जी। जी और अ, हाँ, मैंने अ, देखा है ऐसा भी, पर मैं भी मैं इसको भी गलत मानता हूँ कि अ अ, आप ये कहते हैं कि मे मेरी वीडियो को देखें ही ना, प क्योंकि मुझे लगता है हर व्यक्ति को अधिकार है, कि वो आपकी बनाई हुई कला को देखे और उस पे अपनी अ, अपनी जो टिप्पणी है वो करे, अपने ओ अ, जो ओपिनियन है, विचार है वो रखें। अब वो विचार जो है, अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, तो मैं तो फिर इसी निष्कर्ष में पहुँचता हूँ कि आपको अ, जो, जो कलाकार है उसको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि ये व्यक्ति मेरी कला के बारे में बात कर रहा है या मेरे बारे में बात कर रहा है। इसको मेरी कला से फ़र्क पड़
जी। हाँ। जी, बिल्कुल। हाँ। जी, जी। जी। जी। हाँ। अ, हाँ, बिल्कुल ज़ाहिर-सी बात है। हाँ, मतलब ये तो है ही कि अगर आप हाँ, हाँ अगर आप उसके बा अ, उसके बारे में बात करें तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ लोग होते हैं ऐसे जो बहुत ही ज़्यादा अ, अपने परिवार पे जाके कमेंट करते हैं ये सब चीज़ों पे। तो मैं तो कहूँगी कि इसका उन्हें बिल्कुल अधिकार नहीं है, कि वो ये करें किसी के साथ भी। है ना? क्योंकि वो भी उसकी जानकारी निकाल के उसके ऊपर वहीं चीज़ें पलट के कर सकता है, क्योंकि आजकल छोटी भी छोटी-सी चीज़ से भी लोगों की पूरी जानकारी निकाली जा सकती है। जी।
वही कि इसको मेरी कला से फ़र्क हाँ, हाँ। जी, बिल्कुल। जी, जी, अब वो तो हाँ, हाँ, हाँ। नहीं, इस तरीके के लोगों को तो खैर अ, जो है इग्नोर करना ही सबसे अच्छा तरीका होता है, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद।
हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल् जी, जी। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।